あ、あの、イチゴは、そうですね、ちょっと寒さに、あの、ま、一応強いとは言われてるんですけど、一応なんか藁を引いたりとかええ、はい、あの冬越せるようにしたりとか、あとはちょっと簡易的なビニールハウスを作っているので、そこの中に入れたりとか。をしたりしますね。あとは、そうですね、あとはお水をあげすぎない、これも根腐れしちゃうので、そこを注意したりとか、あとは、ランナーって言って、苺ってこう、何て言うんですかね、新しいこう新芽が出来ると、こう長い、こう、何て言うんですかね、あの、つるじゃないんですけど、長いのが伸びるんですね。はい。
うん。 はい。 ええ、はい。 はい。 うーん。 ううーん。はい。 はい。 ああ、はい。ななんなんとなく分かります。はい。はい。
そう、わかります？はい、でそれを上あの先端が葉っぱついてるんですけど、そこをもう1回、例えば、あの、他の、何ですか、えっと、容器に、あの、ななんかポットにこう土を入れて、で、そこに刺しておくとあ、はい、そうすると栄養が、その元々のこう、苗木から、あの、こう何て言うんですか、伝わって、根が下に伸びてくるんですよ、そのせい
はい。 うん。 ええ。はい、あ、株分けをするっていうことですね。 はい。 うーん。
で、あの、新しいこう苺の木が、こう、木というか。あ、はい、育つんですよ。増やしたければ、それで増やしていく感じですかね。い、ぴいたら、そのランナーを切ってしまうと、栄養がなるんで、そこからはあの、じ自活で、あの、伸びていくって感じなんですけど。
へえ、できるんですね。 へえ。 うーん、うん。 へえ。苺の種類ってそういうあの、家庭菜園でもいろんな種類を試せるんですか？え。ああ。なんか、ね、とちおとめを作りたいとか、そうね。
はい。 はい。 あ、試せます。あ、はい、試せます。うん。そうなんですよ。はい。あ、そうですね、うちはとちおとめやってますけど、はい。あのそうなんですよ。甘いです、美味しいんですよ、ほんとに。そうなんです。はい。から、そうですね、朝ちょっと収穫して、ヨーグルトと一緒に食べたりとか、あのはい、もう美味しいですね。ちょっとあの、おやつにつまんだりとかしますけどはい。
あ、わあ、すご。甘いですか？<chuckles> ああ。ねえ。 うーん。 ああ、美味しそう。 うーん。 ね。はい、もうちょっと、イチゴは難しそうですけど、もし初めて、ま、私みたいな素人な人が「あ、ちょっとじゃあ、少し家庭菜園を始めてみよう」と思ったら、何が一番あの失敗なく簡単に手軽に始められそうですか？
ええ。 はい。 ええええ。はい。 はい。 はい。